Olha, preciso te perguntar uma coisa muito séria. <laughs> Comida, comida é muito sério para mim. Comida, qual que é aquela que você fala assim: "Nossa, é um abraço que essa comida dá de tão gostosa ou tão afetiva que ela é."
Hum, <laughs> diga. Ah, tá. É. Sabe o que que é? Nhoque. <laughs> Sabe nhoque caseiro? É. Ai, eu adoro. <laughs> É um dos meus pratos favoritos, assim, e eu acho que o o como o nhoque, ele é mais, assim, tem uma sustância, né, assim, eu acho que é isso que dá aquela coisa: "Ai, que gostosinho de comer, assim, sabe."
Hã, jura? Aham. Ai. Aham. Hum, boa boa, m mas iss
E, não, e eu e eu faço, né. E eu falei assim: "Ah, eh, eu até desde que eu cheguei aqui, eu me mudei, tem uns 6, 7 meses e eu não fiz aqui ainda." Aí ontem eu resolvi fazer. Ontem eu falei: "Ai, vou fazer o nhoque, vou tentar fazer." <laughs> Deu certo, ficou bom.
Hã. Ah, boa! Viu, mas agora preciso te perguntar, porque assim, eu amo nhoque, mas eu sempre erro o ponto. <laughs> Você você tem alguma algum truque? Algum alguma dica para dar para uma uma pessoa que quer aprender? <laughs>
Uhum. Ah, de eh, então. <laughs> En então, mas você erra o ponto o quê? Porque fica grudento, porque você coloca muita farinha, como que é? É isso?
Isso. Porque fica grudento fica grudento. Aí eu tento chegar no ponto com a farinha e ela fica pesada, sabe?
Uhum. Hum, sei, não, então tem o jeito que eu aprendi. Então, eu fazia de um jeito, ele não ficava pesado não, mas aí essa eu, ontem, eu fiz uma outra receita. Eu achei que ficou melhor e muito mais leve. Peguei na internet e falei: "Vou testar essa." Que que é; coloquei a batata com casca pra cozinhar na água fria, tem que ser na água fria, eh eh, porque se não ela chupa muita água, assim, sabe. Então tem que colocar com casca e na água fria. Aí ela vai ferver, vai ficar molinha. Aí você descasca, aí dá uma queimadinha na mão, sabe. <laughs> Não, você pega com num guardanapo com, né, um papel, assim, né, um e enfim, aí vai descascando e e a massa, né, eh, fa eh eh, faz, passa no espremedor e deixa, eh, tipo numa assadeira, assim, e deixa ela esfriar amassadinha, sabe? Eh, esse é o segredo, porque quando a batata esfria ali e ela sai todo vapor, ela eh eh eh, sai água também, né. Ela não fica com tanta água. E aí você vai pre vai, eh, vai precisar de pouquinha farinha, sabe? Então vai ficar mais batata do que farinha. <laughs>
Hã. Hum. Boa. Ah, aham. Ah, tá. Aham. Aham, aham. <laughs> Certo. Aham. Ah. Hum, entendi! Ai, boa. Ai, boa, e e que farinha boa, gostei, vou tentar. Porque, cara, eu amo nhoque também e eu gosto desses caseiros. <laughs> Mas você gosta com molho vermelho, molho branco ou co ah, tá, boa.
É isso, é Ai, eu adoro também, me deu até água na boca. <laughs> Ah, não, molho vermelho, fiz com molho vermelho e fiz um molho bolonhesa ontem, aqui, assim, eh, mas é é bom, né. <laughs>
Ai, hum! É, para mim, esse é o melhor. Nossa, pra mim, esse é o melhor o melhor. E aí, enfim, vou testar essa essa sua sua dica. Vamos ver se dá certo.
Eh. Não, então, é só isso, porque aí aí depois você coloca o que, eh, você coloca o ovo, um pouco de farinha, aí você quando você vai misturar, se você então, aí também tem outro ponto, outro segredo, que você coloca a farinha, coloca pouca farinha, e aí você não fica amassando ela, porque se você ficar amassando com a farinha, a farinha, eh, forma glúten e aí vai ficar meio pegajosa. Então você não precisa ficar sovando a massa nem nada. Você só mistura ali e tal, faz um bolinho com a massa e aí você começa a a cortar, assim, e a é, e aí depois, na hora de cortar é que você pode até depois de cortado, você coloca mais um pouco de farinha em cima, porque aí ele não gruda um no outro, né. Porque senão, aí começa a grudar.
Aham. Hã hã. Ah! Boa. Aham. A cortar, hum. Aham. Ah, tá. Boa boa dica, porque eu fazia tudo errado, essas 2 coisas. <laughs>
Mas eu é é, mas eu acho que o segredo é isso, eh, a eh, cozinhar com casca, na água fria, aí depois, quando ela tiver bem molinha, você tira a casca, espreme e deixa na assadeira, assim, ela espremida pra pra sair o vapor, assim.
Aham. Para sair o vapor, boa! Nossa.
É, você vai precisar colocar bem menos farinha. <laughs>
Ai, adorei as dicas. Vou super tentar super tentar. Depois te conto se deu certo. <laughs>
É, <laughs> mas eu não eu é, depois você me conta, mas o eu acho que é assim, eu sempre gostei, assim, sabe mi minha mãe fazia nhoque, então tem uma lembrança, assim, da infância afetiva e e eu gosto de comer mesmo. Mesmo nos lugares, assim, eu adoro um nhoque, viu. Sempre sempre que tem, assim, eu peço.
Hum, afetiva. Aham. É, né. Nossa, eu eu acho que eh, das massas, eu acho que ela é o que tem o gosto diferente, né. Porque normalmente massa muda mais o formato do que o gosto em si, né? O o o a espessura nhoque não, nhoque tem outro gosto, né.
É. Aham. É, exato exato, é. É, porque é mais é mais gostosinho, é mais massudinho ali, né. Então, bom, enfim, é o gosto da batata e tal. Então, ah, eu eu gosto, pra pra mim é esse. E você tem algum outro assim, você <laughs>
Uhum. Exato, é é. Boa. Ai, eu tenho! Eu tenho assim, eh, eu eu tenho descendência japonesa, né.
É. Hum, tá. <laughs>
Tem um prato japonês, que ele é muito assim, que você faz em casa, comida de casa, não é comida chique, não é nada assim, sabe, de restaurante, tanto que não vende em restaurante, eh eh, eu nunca encontrei.
Uhum. Hã. Ah, qual que é?
Ele chama Tamasukiaki.
Hum é, eu não conheço nada da cultura japonesa, eu não ia saber nunca, mas <chuckles> mas como que é?
É e <laughs> Menina, ele aí, ah, é assim, eh, ele tem uma panela específica, mas pensa numa frigideira bem grandona, assim, quase quase um tacho, mas com bordinha, assim, sabe. Aí dentro você coloca carne, eh, e refoga na manteiga, e aí você co
Hã. Ah ah, tá, uhum. Uhum. Carne, carne de boi? Carne carne comum, assim, carne vermelha? Tá, tá uhum.
O A carne que você quiser, qualquer proteína que você quiser. E aí, eh, pra pegar bem o gosto da panela ali, né, tal você você refoga bastante, e aí você taca todas as verduras que você tiver na geladeira. <laughs>
Enfim. Hum, tá co aí, até então me lembra o Yakisoba aí. <laughs>
Parece muito um Yakisoba, a diferença é que não vai macarrão e ele é mais um caldo eh, aí o caldo vai normalmente saque mirim e um pouquinho de de um tempero chamado o
Ah. Hum.
hondashi que ele é tipo um dashi, assim, sabe, ele é pra dar realce ao sabor.
Aham. Ah, tá. Aham.
Aí você joga, assim, por cima, então você dá uma refogadinha nas verduras, joga esse caldo por cima e deixa cozinhar.
Hum. E aí é uma sopa? Aí ele não vai o macarrão, aí vira uma sopa, tipo uma sopa com carne e legumes.
É isso, é tipo isso. Exato. É e aí vai variando, assim, como você é é e e a ideia é ser um um prato que você faz já na mesa de comer. Então, você vai fazendo e vai comendo, "Ah, quer comer mais.", bota mais coisa dentro, eh, bota outras coisas e tal. Então é é é o ato de fazer e comer ao mesmo tempo em volta já da mesa todo mundo junto.
Hum, tá. Ah. Ah, que legal. Hum, que legal, olha, é porque tem isso, né, porque a cultura japonesa tem essa, né, às vezes, de, enfim, de você m bem e fa porque a comida é bonita, né, às vezes, né, a comida é o é o tradicional, eles eles, eh, tem essa essa coisa com a comida, assim, né. Da comida ser bonita, de ser a essa relação exato de ah, de compartilhar ali também, né, não de sentar na mesa pra comer, né. <laughs> Na mesa, não, né, porque eles não sentam na mesa, né, não é, <chuckles> eu já falei mesa, falei errado, já. <laughs> Aquela que não conhece nada, né, da cultura.
É muito bom, é. Sim. Aham, aham. É tem tem essa relação. Super, super. Aham, aham, e É, é. <laughs> Ai, m <laughs> Ó, mas quando é esse prato é na mesa, porque como a panela vai na mesa, aí é aí é na mesa, o resto não é não. <laughs>
É esse prato na mesa. Entendi. <laughs> Entendi. <laughs>
Vai é é é um negócio, assim
Aham.
Com como não não não se vende, assim, sabe, cria um afeto ali pra mim tem muito afeto, porque eu lembro muito de reuniões de família, assim, sabe, que você cada um coloca a verdura que gosta e deixa cozinhar. Ai é é muito gostoso, assim, eu acho que é
Hum, tá. Nossa, que legal. E vocês faziam isso quando criança, assim, tem aque tem essa relação, assim, com infância, com família?
É, aham. É, é, assim, os meus avós que gostavam muito, né, de fazer isso. A Então eles gostavam de preparar para os netos, assim, sabe, então era um momento com os avós, assim. Quando eles faleceram, uma tia minha herdou a panela que que faz isso aham. Aí toda vez que a gente aí toda vez hã?
Uhum. Uhum. Hum, entendi. Ah, que eles faziam, entendi. <chuckles> E v e não, e essa panela não, e essa panela vende, você consegue encontrar? Tem que ser nessa panela ou não? Ah, tem que ser, entendi.
Vende, não, assim, você consegue improvisar, mas é que que faz diferença, faz diferença, eh, dá um gostinho diferente. Aí toda vez que a gente ia pra casa dessa tia, a gente comia esse Sukiyaki, porque aí ela tinha a panela e tudo mais.
Faz diferença. Entendi. Aham. Hum, que legal, que legal.
Só que um negócio que assim, por exemplo, hoje os meus primos, os meus irmãos, eles falam: "Ai, que sem graça, nem é o prato mais gostoso do mundo, né". <laughs>
<chuckles> <laughs> Mas é, espera, mas pra você ficou a lembrança, ainda é mais, é e não, e você falou que é gostoso, então tem eu acho que é tudo isso, é a mistura, né, de de coisas, assim, do do afetivo com o sabor que você gosta também, tudo bem, não tem problema <laughs> e você você chegou a fazer, você sabe fazer?
Super. Não, é. É. É, exato. É. E Ah, eu sei fazer, mas eu não fiz aqui, desde que eu saí do Brasil, eu não fiz, porque, enfim, eu tô há pouco tempo fora também, né, eh, mas assim, eu eu tô querendo comprar a panela pra fazer, porque eu quero ter o gostinho 100%, sabe. <laughs>
Tá. Hum. Aham. Ah, não, tá certo. <laughs> Não, eu estava assim, eh, mas é porque quando a gente muda, assim, você vê, eu também, eu fui testar e ainda testei uma receita nova, né, do nhoque, mas deu certo, deu super certo. Mas eu também, tem várias coisas que eu fazia no Brasil e aí aqui eu ainda não não fiz, não co não comecei a fazer. O outra coisa também que eu adoro, agora, eh, pra mim também tem um sabor especial, assim. Sabe, eh, bolinho de vó, assim, sabe, tipo bolinho de laranja, bolinho assim, sem recheio, sem cobertura, bolinho de bolinho simples. Pra mim, assim, com o cafezinho da tarde, assim, eh, eu adoro, tem esse abraço em forma de comida para mim também. <chuckles>
Tô ensaiando. Aham. Ai, sim. Hã. Ai, sei. Aham, de leite, bolinho simples. Ai. Ai, é verdade. Aham, aham. Ai, boa. Nossa, bolo é maravilhoso.
É, mas É, e mas aí, eu ainda também não fiz aqui, assim, eu eu c sabe, uma coisa bem simples de fazer, mas eu ainda não, sabe, não não fiz ainda, não tem a a forma, não tem a <laughs> Enfim.
Aham. <laughs> É, sempre parece que a gente está faltando um negocinho, né. "Nossa, encontrei tal coisa, mas falta outra, né". <chuckles>
É. Falta outra. É, então, mas é esse esse é o tipo de coisa que eu gosto também, assim. No Brasil eu fazia bastante, aqui eu ainda não ainda não fiz. <laughs>
Ai, boa. Boa. Olh v você sabe que eu eu u uma coisa do Brasil que eu tenho sentido muita falta, que eu não achei que eu ia sentir tanto, porque eu não comia tanto assim, é pastel de feira.
É, né. Ah, olha. É, você está na Suécia, né. Eh, não tá é, mais difícil aqui eu encontro. Aqui onde eu estou encontro. <chuckles>
É, então, não tem. <laughs> Ai, boa. Ai, olha só. E e é engraçado que no Brasil, assim, nem é ah ah, quando eu morava com os meus pais, era tradicional todo domingo comer pastel de feira.
Ah. Sim, sim. Mas
Mas quando eu fui morar sozinha, eu perdi isso, né. Eu comia, sei lá, 1 vez por mês, era um negócio muito esporádico.
Hum, eu também. Eu também, raramente. Até porque, eu acho que por conta da gordura eu me lembro, tinha uma feiri uma feira perto de casa, lá, bem pertinho mesmo, e eu ia todo domingo na feira, mas aí, pra comer o pastel, não era todo domingo não, porque falo: "Ah não, porque" se eu comesse também estragava o meu almoço, né, porque aí, né, já então então aí eu ficava pensando, era muito era raro, assim, né. Também porque é muito gorduroso, e tal, mas a gente sente falta mesmo, quando sai. <chuckles>
É. Aham. Ah, aham, aham. É, então. Sim. Nossa, super, super. Eu hoje em dia eu vejo, assim, ví eh, de Instagram, assim, aí eu vejo um pastel, já fico: "Ai, que saudade de pastel". <laughs>
Ah, que beleza. E depois que você saiu do Brasil, você não voltou mais ainda, não não
Não voltei ainda. Nossa, não voltei, estou assim
Hum, entendi. Tem que deixar na sua listinha, quando chegar lá e numa feira de domingo. <laughs>
É, é. V você viu aquela trend de das redes sociais, que é tipo: "Ai, preciso ir para o Brasil resolver uma coisa", aí as coisas é só comida. <laughs>
Ah! <laughs> Eu não vi, mas mas eu imagino. Eu não vi essa, mas mas outro dia eu vi também uma pessoa falando: "Nossa, coisas que eu deixo para resolver no Brasil". Todo mundo que vai para o Brasil e aí não era só de comida, aí era eram outras coisas, tipo, costureira, tipo, alicate de unha, t esmalte, <chuckles> esse tipo de coisa. E não, e de comida também, né, de comida com certeza. <chuckles>
Eu estou aqui, ó, sonhan Aham. Dentista. <chuckles> Aham. <laughs> É verdade. Nossa, comida, com certeza, com certeza. Hoje, assim, morando fora, eu sinto que qualquer coisa que lembra o Brasil já é um pequeno abraço, né, a gente já fica um conforto.
Eu acho que é É. Não, é verdade. É que aqui onde eu estou, assim, é quase uma esticadinho do Brasil, assim, eu encontro muito mercado brasileiro aqui. Eh, eu não experimentei o pa pastel, nem coxinha, eu não sei se é igual, sabe, não sei se é o mesmo sabor. Mas eu sei que tem, eu sei que eu consigo aqui o que eu quiser, feijoada, essas coisas, tudo tem. <laughs>
Aham. Ah, tá. Boa. Ai, que delícia. É, é, aí é bom, né. É, então só falta fazer o bolinho mesmo da avó, né, para completar. <laughs>
É, aqui tá mais fácil, é. <chuckles> Pois é, preciso fazer. É, eu não porque eu sabe o que que é, eu usava uma forma lá no Brasil, uma forma forminha simples, e aqui eu estou sem forma ainda, preciso comprar.
Ah. Ah, tá, boa, é, é.
Porque até no mercado brasileiro tem as mesmas formas do Brasil, eu nem preciso que aqui no aqui nos Estados Unidos tem formas muito melhores, né, forma de bolo muito melhor, mas <chuckles> Mas mas tem tem tudo, tem tudo igual, assim, é só questão de comprar e fazer, e tal. <laughs>
Ah. É, não, é verdade. Aham. É é é só é só e faz exato. E parece que por mais que a gente goste e queira, parece que as coisas não encaixam, né, você fala: "Ai, eu preciso ir no mercado fazer isso, nã nã nã, comprar, e tal", e aí acaba que sempre fica para depois, né.
É. É. Sempre fica mas é que são tantas coisinhas. Ah, eh, quando a gente vai a gente vai chegando e ainda vai se ajeitando, né, então é, e não demora.
É. Ajei nossa, assim, e eu acho que leva quase 1 ano para você falar: "Pronto, terminei aqui de me ajeitar. <laughs>
É. É. É, eu ainda estou 7 meses, ó, então ainda falta um tempinho pra eu se porque eu eu sinto que tem um monte de coisa ainda, que eu preciso fazer, minha minha vida não voltou ainda, assim, sabe, ao ao <chuckles>
Hã, é, falta um tempinho. Eh, não não eh, se sempre para "Nossa, faltou de comprar um negócio aqui da cozinha que faltou", né. É. <laughs> Sempre assim. <chuckles>
Exato. N é, exato. E sobre comida não, e eu fui fazer um nhoque, eu falei assim: "Nossa, mas não dá para eu fazer nhoque, porque eu não tenho aquele negócio que você pega o nhoque na panela", sabe, que s se você cozinhar, eu não posso ficar pegando 1 a 1 de colher, né, aí não dava.
Ai, sei. Aham. É, não, é, não dá. <laughs>
Então eu fui no sábado para comprar, eu falei: "Não" é escumadeira que chama, né. Eu nem sei o não é. Aí eu fui lá no m no comprar escumadeira pra poder fazer o nhoque no domingo, porque senão eu não ia conseguir fazer. <laughs>
Escumadeira. Isso, isso. É, então, então. E e o pior é que esse ti coisa a gente até usa para outras coisas, né, mas basicamente parece que é só pra aquilo, né, a gente fica
É. É, então, e eu não tinha feito ainda, então não tinha comprado. Então assim, cada coisinha que eu vou fazer, eu falo: "Ai não, mas eu preciso comprar isso, porque eu não tem. <laughs>
É. <chuckles> É. Daqui a pouco a cozinha está toda montada e aí consegue fazer tudo, né. <laughs>
Ah, é ass assim eu espero. <laughs>
Vai, vai dar. <laughs>